ใช่ มันก็ทำให้เรา อ่า ตัดสินใจลาออกแหละ เพราะว่ามัน 1 ก็คือพอเราไม่มีจุดหมายใน ในการทำอะ คือแค่การทำเงินเดือนไปในทุกสิ้นเดือน หรือว่าที่เป็นงาน Routine น่ะ มันก็ไม่ได้มีตรงอื่นที่พัฒนาแล้วอะครับ ก็คือเหมือนแบบเป็นการทำงานที่ อ่า ซ้ำ หรือว่าจำเจจนเกินไป อย่างเงี้ยครับ ในมุมมองเรา อืม
อือฮึ อ อืม ค่ะ อืม อืม ๆ ๆ ค่ะ อ๋อ เออ เนาะ แบบนี้ก็น่าแบบ น่าสงสารเนาะ เวลาที่แบบว่า พนักงานหรือว่าเราเนี่ยตั้งใจทำพรอเจกต์ หรือว่าทำงานอะไรเต็มที่ แต่ว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าหรือบริษัท มันก็แบบเหมือนเสียกำลังใจเนาะ อืม
ใช่ ทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่า ณ ปัจจุบันน่ะ คือถ้ามีพรอเจกต์อะไรที่เราจะต้องทำอะ สิ่งแรกที่เราจะเหมือนแบบมีความกลัวขึ้นมาเลย ก็คือเรื่องของการขาดความสนับสนุนจากทั้งบริษัทเอง ตัวหัวหน้าของเราเองด้วย อย่างเงี้ยครับ อืม
อืม ค่ะ อะฮะ อืม อืม อือ ๆ ค่ะ เออ เหมือนเรามีประสบการณ์แบบนี้มา เราก็เลยกลัวใช่ไหมคะว่า เฮ่ย ถ้าฉันทำพรอเจกต์อะไรมาสักอย่าง แล้วไม่ได้รับการสนับสนุนนี่ โอ้โฮ ทำให้พรอเจกต์นี้ไปไม่ถึงฝั่งได้เนาะ ใช่ไหมคะเนี่ย? อืม
ใช่ เราก็เลยมักจะเลือก อ่า ตอนเนี้ยก็คือปรับในเรื่องของการทำงาน คือพยายามเป็นในส่วนของผู้ตามแทนแล้ว คือเราเหมือน <chuckles> ก็คือไม่ ไม่อยากจะเป็น อ่า ผู้นำในเรื่องของ อ่า ตัวนี้สักเท่าไรแล้ว อย่างเงี้ย แต่ว่าในอนาคตถ้ามีโอกาสนะครับ มี อ่า งานลักษณะเนี้ยมา มันก็อาจจะไม่แน่ว่า เฮ้ย อาจจะทำให้เราอะเหมือนมีไฟอยากกลับไปทำ แล้วก็เปลี่ยนมุมมองเรื่องนี้ แต่จริง ๆ ก็ต้องบอกแหละว่า คือถ้าไม่ได้มองในเรื่องงาน หรือเป็นเรื่องชีวิตจริงเนี่ย ในเรื่องของบางอย่างเนี่ย เราก็ต้องการ อ่า ในเรื่องของการสนับสนุนนะครับจากคนรอบข้าง ก็คือถ้าเราไม่ได้รับคานสนับสนุนเนี่ย มันก็ อ่า เป็นความกลัวเนาะว่า เราจะทำในสิ่งนั้นน่ะสำเร็จไหม? ใช่ครับ
อืม ๆ ค่ะ เออ แล้วทำไงอะแบบเนี้ย? อืม ๆ ค่ะ อืม ค่ะ ๆ อืม อืม อยากจะทำอีก ใช่ไหมคะ? เออ ค่ะ อ อือ ค่ะ ใช่ ใช่ ทำให้เสียกำลังใจได้เนาะ อืม ใช่ ใช่ ในวันนี้ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่มาแชร์ประสบการณ์ในการทำงานแบบเนี้ย เออ น่าสนใจมาก ๆ เลย เดี๋ยวถ้าวันไหนนะคะ ถ้าเรามีเวลา อะไรอย่างเงี้ย มีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันอีกนะคะ
อืม